Di solito vanno per passaparola, così diventano
Mh-mh. Sì, sono 2, diciamo, 2 strade. Percorrono 2 strade diverse, almeno s riguardo l'impostazione e la percezione del pubblico, di sicuro. Senti, mhmm, in conclusione vorrei chiederti magari, per chi si pone il problema, no, dell'autenti dell'autenticità nel vestirsi, del cercare un proprio stile, magari non avere delle risposte definite, non avere ancora delle risposte definite. Che tipo di consiglio ti sentiresti di dare? Anche dei piccoli, non lo so, uhm, punti di vista diversi che ti senti appunto di consigliare. C'è c'è qualcosa che mi puoi dire a riguardo?
Sì. <coughs> Mh. Sì, mhmm, sarebbe bello essere un po' più liberi, no, dalle mode, uhm, cercare di trovare, di di non farsi troppo influenzare da da da altre personalità perché spesso sono, uhm, costruite, no, queste immagini, e sono comunque f finalizzate a vendere, ehm, a fare a a a dei soldi, insomma, a creare profitto, ehm, quindi, ehm, è un'illusione quella di, ehm, sentirsi bene a proprio agio o sentirsi belle. Tutto qua.
Sì, certo. Mh-mh. Sì, quindi andrebbe fatto prima un lavoro su se stessi dici, no?
E Sì, vabbè, ma questo comunque è un percorso che uno raggiunge da adulto perché quando uno è ragazzino è inevitabile, no, che segua le mode.
Di introspezione. Certo. A anche da adulti, eh. Anche da adulti. Anche da adulti molti seguono
Quindi tutto sommato è normale. Ecco da adulti io mi farei ancora qualche qua una domanda me la farei, sì.
<chuckles> Qualche domanda esistenziale. Va bene, dai, allora magari avremo in futuro modo di continuare questa chiacchierata. Per ora ti ringrazio e sei stata sicuramente utile e preziosa.
<chuckles>